Ah, eu queria desabafar um pouco, porque, eh, tá acontecendo uma situação na minha vida de eu eu mudei de país, estou desempregada, estou tendo que começar um novo projeto sozinha, né. E eu tenho estudado muito, sei que eu tenho muita capacidade de fazer o meu trabalho, que no caso seria a área de marketing, né. Mas na hora de executar, na hora de colocar isso de de tudo que eu aprendi, de falar: "Bom, agora eu vou apre empreender, eu vou começar", eu me sinto super insegura. Insegura de de pensar que tá faltando alguma coisa, insegura de me expor nas redes sociais
Uhum. Uhum. Entendo. Sim.
sabe. E e isso me deixa um pouco, eh, preocupada, porque o tempo passa e a vou eu vou ali, eh, postergando as coisas e a gente tende a criar uma desculpa, né, sempre
Uhum. Entendo. Sim, é bem comum. <chuckles>
É, é: "Ah, porque eu tenho que melhorar meu inglês. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Ah, porque eu tenho que estudar mais aquilo". E e só que o tempo passa e e eu eu tenho percebido isso, que, eh, f acaba o ano eu falo: "Poxa vida, o que que eu executei de tudo que aprendi?" Né. Mesmo s s sabendo tudo.
Uhum. Uhum, Sim, entendo.
E aí é um problema, porque agora eu tenho, eh, buscado um pouco entender isso, entender desde fazendo terapia <laughs> pra ver porque a gente se sabota, por que que a gente a né, a gente, eh, acha às vezes, que inconscientemente que não não tá merecendo aquele sucesso, né. E É. E a Hum.
Uhum. Verdade. Eu entendo. É. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, só pra eu entender um pouquinho melhor, né, assim, a forma que você tá se sentindo. Você poderia especificar um pouco que tipo de projeto assim, você deu alguns detalhes, né, eh, mais relacionado, assim, ao trabalho, mas que, que tipo de projeto, assim, você tá se sentindo meio paralisada pra iniciar?
Hum. Uhum. Uhum. É, eu eu sou da a eu sou jornalista, g sou da área de marketing, né. Então eu trabalhei muito com marketing, eh, m marketing marketing digital, né. E e eu era diretora numa instituição, tal, saí, agora eu estou tendo que ser muito executora, né, de toda todo o processo. E e trabalho, assim, atendo clientes da da pra fazer comunicação digital, pra fazer rede social, pra fazer site, pra fazer todo tipo de escrita ali, de textos relacionado a <clicks tongue> a marketing digital.
Aham. Sim. Sim. Uhum. Si
Só que eu preciso me promover também, eu preciso. O que eu entrego para os clientes, né, que é você tem que aparecer, você tem que fazer tal das redes, tal. Quando eu vou fazer pra mim, eu quero aquela perfeição de e aí aquela coisa de de pensar, assim, que alguém, eh, tá te avaliando, né, sempre E aí eu É, né, a gente sempre achar que que que tá sendo avaliada pelas pessoas, né. E como
Legal. Sim, sim, sim. Aham. É bem comum esse sentimento. Sim, que alguém tá ali pra te julgar, né, e não simplesmente consumir o seu conteúdo. Eu sei como eu entendo esse sentimento.
É. É. É, é isso que eu estou trabalhando na terapia, porque tudo que eu incentivo as pessoas fazerem e faço muito bem para para as pessoas, quando eu vou fazer pra mim, eu falo: "Nossa, se alguém for me contratar e ver que eu fiz isso, tá ruim, tá", né, e não faço. Então, eu tenho tempo, eu tenho conhecimento, eu sei o que fazer, mas fico paralisada com o meu perfeccionismo, com a minha com essa essa besteira, né, de de ser avaliada, né, de de de ter essa avaliação.
<chuckles> Uhum. Uhum. É, sim. Uhum. É uma auto é uma auto-crítica assim, né, que você tem com você mesma, acho que você, hã, exige bastante de si própria.
É, é exatamente. E eu sou isso com tudo, até pra entregar tudo pro cliente, eu leio muito, eu eu tenho essa necessidade de de de querer entregar tudo muito perfeito, né? E só que ao mesmo tempo isso me consome e e faz com que eu aplique essa mesma crítica pra mim, né, então
Entendo. Uhum. Uhum.
eu fico ali.
Então, assim, eh, a parte que você trava mais é a parte qual qual parte você acha, assim, que te te atrapalha um pouco mais, que você trava mais?
De me expor, de expor a minha imagem em rede social. E acho que que isso é eu gravo um vídeo, daí eu olho pra esse vídeo e falo: "Nossa, que horrível, nossa, como eu tô falando assim, eu não devia ter feito isso". E é, isso é engraçado, porque quando eu tô, eh, aplicando isso pro cliente, eu falo faça do m o mais natural possível, o mais genuíno possível.
Entendi. <chuckles> Sim, você só não consegue seguir as suas próprias, né, as suas próprias dicas, no caso.
É, exata É, eu sou totalmente mecânica, fico ali mecânica e fico querendo, eh Dê o melhor.
Entendi. E você já receb você consegue lembrar, assim, se no passado, né, você já recebeu algum tipo de feedback que meio que te faz lembrar, tipo: "Não, porque uma vez eu tentei postar uma foto, eu pen eu tentei gravar um story ou postar um vídeo, e aí eu recebi um feedback que não foi muito legal", e a partir de aí, a piorou a situação, ou foi algo que você nunca nem nem e eh, experimentou, no caso?
É, essa pergunta é muito interes interessante, porque exatamente isso que acontece, assim, eu eu penso nessa situação. Eu eu eu fa eu penso em algumas situações em que eu fui criticada e e aí eu eu imagino, falo: "Poxa, eh, aquilo me fez me sentir mal e esse sentimento volta, eh, na minha mente", né. Então é isso que eu tô trabalhando pra pra não deixar acontecer, não vo não voltar àquelas situações de críticas do passado, né. É
Uhum. Sim. Que você recebeu. E essa crítica, ela foi relacionada diretamente à sua insegurança com vídeos ou foi em outras áreas aleatórias, assim, de sua vida? Entendi. Porém te afeta e te dá aquela mesma insegurança, né, de em qualquer que seja a área, no caso, de você receber uma outra crítica ou do que as pessoas estão ali, né, pra pensando ou ou ou julgando.
Outras áreas. Outras áreas. É. Exatamente, exatamente isso. Eh, são situações que a gente deixa ali no inconsciente, né, e que parece que tem alguns gatilhos que fazem aquilo aflorar, né, eu acho que que tem até situações de infância, assim. Não que eu tenha tido críticas na infância, tive uma infância muito boa, mas a gente tem, às vezes, aquela vez que a gente foi na lousa, que a professora chamou e errou e a classe riu. A gente tem algumas coisas guardadas, eu acho que no nosso subconsciente, que a gente traz, né, e eu tô com esses gatilhos, eu tô trabalhando, eh, comecei um processo de terapia e tô querendo me entender melhor, assim, e falar, assim: "Até que ponto ser avaliada é ruim", né, de ser até que ponto alguém é uma coisa tão boba, alguém olha uma rede social e esquece. Hoje são tantas informações que a gente tem na cabeça, né, que a gente tá ali navegando na rede social, a gente viu e pronto, e passou, né, então É, isso
Uhum. É verdade. Sim, sim. Claro. Muito bom. É verdade. Exato. Exato. E, às vezes, acontece da pessoa, a tá ali, ver, mas não olhar, mas não ver, sabe, olhou ali, passou, pulou, mas aí você vê que aquela pessoa visualizou o o o né, o seu vídeo, às vezes ela nem ouviu, às vezes estava no mudo, às vezes ela simplesmente pulou, né, mas aí a a eh, fica aquela sensação de: "Nossa, o que será que ela achou?" Talvez ela nem tenha chegado, de fato, a assistir dependendo do que que ela estava fazendo.
É, é. É. É. É. É, exatamente isso. As pessoas não ninguém tá preocupada com os outros ali, né, a gente a gente entra numa rede social pra gente consumir alguma pra gente fugir de uma certa realidade ali. É o escapismo, né, que chama-se, né, da gente entrar ali pra pra fugir um pouco da nossa realidade. E ali a gente tá pra se entreter e e não pra pra avaliar profissionalmente, né, ali as pessoas. Então isso eu tenho trabalhado, tenho tentado melhorar. E acho que eu tô melhorando. Cada dia eu me deixo, assim, eu eu eu solto um pouquinho a rédea, sabe.
Sim. É verdade. Com certeza. Exato. Muito bom. E, falando em melhorar, você sabe se você lembra ou você já tentou, se algo que você fez antes te ajudou ou piorou a situação? Tem algo, assim, que você: "Nossa, quando eu faço isso, me ajuda a me sentir um pouco mais confortável" ou: "Quando eu faço dessa forma, isso piora e me trava mais, e é aí que eu não consigo mesmo"?
É, eu eu tô usando a a teoria do do 1%, é assim, ó, eu melhorar 1% a cada dia, então, eh, cada dia eu faço uma coisinha a mais, assim: "Ah, hoje eu vou falar isso na minha rede. Hoje eu vou só postar uma foto. Hoje eu vou" Eu tô me soltando aos poucos, e: "Ah, hoje eu vou comentar, não vou aparecer, mas vou v vou vou fazer um texto, vou fazer uma foto".
Sim, muito legal, muito bacana. Sim. Sim.
E aí isso tem ajudado, tem ajudado. Eu acho que daí a eu acho que essa que vai esse vai ser o progresso, eu soltar as rédeas um pouquinho a cada dia. É.
Ah, muito bom. Pouco a pouco. É, exatamente, até porque é muito mais interativo, né, porque mesmo que isso não fosse um problema, né, você chegar todos os dias e postar vídeo pode ficar um pouco cansativo, mesmo que você fosse a pessoa mais extrovertida do mundo. Então essa técnica que você tem usado é muito interessante, um dia você coloca uma caixa de perguntas, um dia você fa escreve um texto, um dia você já posta uma foto, até chegar o momento em que você se sentir confortável o suficiente pra postar, né, aquele vídeo ali, então tá bem interessante essa forma que você tá fazendo. Acho que você tá num caminho certo.
Uhum. Ai, ai, eu agradeço muito, agradeço muito a sua a sua ajuda.
Imagina, estou aqui para o que você precisar, qualquer outra dúvida, é só me chamar. Tchau, tchau.
Tá.